М. Я просто мне очень тяжело представить такие условия.
<laughs> Ну да, <laughs> ну, не знаю, но ты попала в лес, например, и играть ты не можешь, и выйти из леса не можешь. <laughs>
<laughs> О. Мгм. Но, э, как бы нет, я не думаю, что мне будет сложно, меня скорее будет беспокоить, почему я вообще в лесу нахожусь и как отсюда выбраться. <laughs>
<laughs> Ну, то есть, никакой ломки от того, что у тебя вот это, отсутствие игр, м, у тебя не будет.
Ага. Не, не будет, не будет. У меня вот, если говорить про даже вот эти ежедневные игры, в которые я захожу, это у меня скорее привычка, и мне просто будет жалко пропустить прогресс. То есть там прогресс же засчитывается, и мне просто будет жалко. Вот я не зашла на 5 минут, буквально не потратила, а прогресс слетел, можно сказать, в какой-то степени. Поэтому не очень хочется просто терять, это просто жалко, потому что до этого же я много времени л вложила, и сейчас из-за 1 вот такой вот ошибки, раз- <chuckles> и вот пропустила что-то. Поэтому да, но зависимости нет <chuckles> такой у меня.
Не будет. М м. Мгм, мгм. Ага. Понятно. Ну, а вот А вот Мгм, ну хорошо. А вот эти твои хобби, спорт и игры, ну, они же занимают, э, в общем, достаточное время, наверно, у тебя, тем более, и та и другая. Это не мешает тебе, ну, как-то общаться с друзьями, с родственниками, с, ну, какое-то вот такое живое общение с кем-то вести?
Э, нет, не особо. У меня на самом деле, э, м, скажем так, вс друзья, с которыми я довольно близко общаюсь, они играют все тоже. Вот.
А, то есть, э, понятно. То есть у вас общее хобби, и вы одновременно и общаетесь, ясно. Мгм.
Да. <laughs> Да. Я те я тебе больше скажу, у меня не у меня сестра недавно скачала себе, а, купила себе игровой ноутбук и скачала себе там все вот эти магазины игр. И есть вероятность, что мы ещё с ней вместе будем играть. Ну вот. <laughs> Да, потихоньку, да. Но в целом нет. Я говорю, я я не настолько прям трачу на это время. Просто ещё знаешь, почему? Потому что щас таки такой период жизни, когда у меня в целом в приоритете стоят далеко не игры, поэтому как-то так получается, что они всегда у меня на заднем плане, и я просто эт и в них зах захожу играть. Если у меня вот какая-то усталость или если там я, э, ну, вот у меня перерыв там. Ну, то есть прям в свободное свободное время, когда я действительно могу себе позволить туда зайти, и расслабиться, поиграть. Обычно просто я ещё, видишь, не захожу играть, если я знаю, что, допустим, мне через 30 минут надо, не знаю, идти учиться или работать. Если я хочу поиграть, я прям себе выделяю время, не знаю, час, 2, выход в выходной, и прям сажусь и играю, чтобы расслабиться, чтобы, б там, не знаю, в историю вникнуть, чтобы прям пройти что-нибудь хотя бы, а то полчаса, что это такое вообще для игры.
Ага. Ага. Ага, прекрас то есть и родственники подключаются. <laughs> Мгм. Мгм. Мгм. Ага.